Sì, sì, sì.
Okay, voi ne avete mai parlato con il vostro responsabile, oppure è una cosa che, ehm, diciamo, avete sentito, ma non avete fai mai fatto emergere, magari per paura?
Non abbiamo mai fatto emergere per paura, e era un ambiente, mhmm, <tsk> ehm, gerarchico e quindi, ehm, lei, diciamo ci faceva pressioni sì, c'era una piramide, e anche lei subiva pressioni, e usava, ehm, diciamo, le pressioni che lei subiva da i suoi capi, perché è appunto, era una struttura piramidale, su di noi, e faceva leva anche su queste cose. Cioè, 1 esempio banale, ehm, 1 volta, lei praticamente ci ha impedito di andare, ehm, a mangiare tutte insieme, ehm, in mensa nella nostra pausa pranzo, e noi abbiamo cercato di chiederle il perché, spiegarle che comunque non non vedevamo questo grosso problema di andare tutte insieme, dato che, la pausa pranzo comunque era relativamente corta, e lei cioè praticamente ha fatto leva su, le pressioni che subiva dai suoi capi, che non sappiamo ancora se siano state poi vere o false, dicendoci che non potevamo andare. Questo è 1 piccolo esempio di <sucks teeth> come, ehm, soffrivamo.
Okay. Quindi c'era una una piramide Okay. Su di voi. Okay. Mh-mh. Okay. Quindi quindi già questa Okay, quindi già questa persona che era diciamo, io lo dico, al comando, ma è il modo sbagliato, alla supervisione, già non era una persona affidabile ai vostri occhi.